पता नहीं क्यों आजकल ना मुझे अ, दिनभर में मतलब बड़ी अजीब-सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कुछ भी काम करने बैठती हूँ तो मन ही नहीं लगता। और बहुत ज़्यादा बोरियत का एहसास होता है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, मैं तो बहुत सारी चीज़ें करती थी और बहुत शौक़ मैं किया करती थी। पर अब, मुझे पता नहीं क्या होने लगा हैं? अब जबकि ऐसा भी नहीं है कि किसी मेरे दिनचर्या में कोई परिवर्तन आया हो पर, बोरियत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। जिन कामों में मुझे पहले मज़ा आता था, अब वो बहुत ज़्यादा बोझिल लगते हैं, ऐसा लगता है कि इनका क्या ही फ़ायदा है, क्यों ही कर रही हूँ? फिर छोड़ देती हूँ, फिर कोई नया काम पकड़ती हूँ कि चलो शायद इसमें मज़ा आएगा, पर नहीं हो पाता। मतलब बहुत सारी मैंने अच्छी अलग-अलग तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की पर कोई भी चीज़ ना मैं ज़्यादा लम्बा नहीं चला पाती। सोचा था कि, चलो म्यूज़िक सीखती हूँ, संगीत सीखती हूँ, उसमें थोड़ा-सा मज़ा आएगा पर, वो भी यही हुआ 1-2 क्लासेस के बाद बिल्कुल दिमाग वहाँ से उचट गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? आप क्या कुछ मदद कर पाएँगे मेरी इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव आ रहा है, क्या-क्या चीज़ें हो रही है। तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये कमी आपको कब से महसूस हो रही है और कितनी बार होती है, इस बारे में थोड़ा खुलकर बताएँ?
हम्म। अ, देखिए मैं सही बताऊँ, तो ये मुझे जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, शायद पिछले डेढ़ या 2 महीने से मुझे ऐसा अनुभव होने लगा है और अगर मैं कितनी बार की बात करूँ तो, ख़ास तौर पे मैंने देखा है शाम के समय पर, जब मैं ऑफिस से घर आती हूँ, उस वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँ? देखिए कुछ चीज़ें तो, तय है कि हाँ चलो खाने-वाने का कर लिया, उसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टीम-टाम नहीं करती हूँ, मैं उसमें पर वो ना फिर अ अ, दिन शाम का समय ख़ास तौर पे, काफ़ी बोझिल सा लगता है। समझ नहीं आता क्या करूँ? तो इसलिए थोड़ा-सा, बड़ी बोरियत महसूस होने लगती है।
ऊ जी, मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको किन-किन कामों में लगता है कि, सबसे ज़्यादा आपको बोरियत हो रही है या फिर मतलब ऐसे कोई अ, मतलब समय होता है, जैसे आपने शाम का बताया, तो आप इस समय कौन-सा काम करते हैं, जिसमें आपको ये ज़्यादा महसूस होता है? तो इस बारे में भी थोड़ा खुलकर बताएँ।
जी। हुँ, हुँ। पता है, पहले तो ना, देखिए, शाम के समय में क्या होता था, मैं ऑफ़िस से आई, तो मैं उसके बाद थोड़ा रील-वील देख ली, इंस्टा देख लिया, फ़ेसबुक देख लिया। उनमें बड़ा मज़ा आता था। हालाँकि कुछ टाइम बाद, फिर मुझे लगने लगा कि, "यार, मैं कितना ज़्यादा समय बर्बाद कर रही हूँ इन चीज़ों पर।" तो मैंने उसको कम करने की भी सोची और अब ये हाल है कि, अब अगर मैं उनको खोल भी लूँ कि चलो यार, कुछ न कुछ तो करुँगी ना, तो फिर इसलिए अगर मोबाइल खोल के उसे देखूँ भी, ओटीटी में कोई सीरीज़ निकाल ली, तो अब ना इतना मन नहीं लगता। या तो मुझे बैठे-बैठे नींद आएगी, फिर याद आएगा कि, "अरे! नहीं-नहीं, देखना है, क्या हुआ इस कहानी में।" फिर लगता है, "नहीं-नहीं, अच्छा, ये कहानी नहीं, कोई और सीरीज़ देखती हूँ।" इसी तरह से इन चीज़ों में भी मतलब मेरा मन उचाट हो जाता है। पहले मैं किताबें पढ़ा करती थी और मतलब एक किताब अगर शुरू कर दी और उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उसे पूरा करके ही मानती थी, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मैं उस पर रम जाती थी। पर आजकल किताबें पढ़ने में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है। अ, मैं भूल जाती हूँ कि किसका, कौन-सा कैरेक्टर नया आया, इसका क्या रोल था, वो सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अ, बोरियत देती हैं, तो मैं वो भी नहीं कर पाती। <smacks lips> हुँ।
बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। आप किस तरीके से ज जूझ रहे हैं इन चीज़ों से और मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मतलब आपको ऐसा क्यों महसूस होने लगा है, कोई आपका उदाहरण है ऐसा या फिर आपका कोई अनुभव है इस तरीके का तो थोड़ा-सा और खुलकर ज़रूर बताएँ?
अ देखिए, अ, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि अ, कोई इसका कारण क्या यही है कि नहीं पर देखिए अगर मैं अ, ये सोचूँ कि इस दौरान क्या बदलाव आया है मेरी दिनचर्या में या मेरी ज़िंदगी में तो देखिए तो बस एक छोटी-सी चीज़ हुई है कि अ, मेरी बेटी अभी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बाहर गई है। तो ये ज़रूर है कि पहले शायद ये सारी चीज़ें अब आपसे बात करके मुझे एहसास हो रहा है कि ये सब चीज़ें हम साथ में किया करते थे। शाम को वो भी होती थी, मैं भी होती थी, हम लोग बातें करते थे। अ, इंस्टा की रील्स एक-दूसरे के साथ हम साझा करते थे, साथ में ओटीटी पर देखा करते थे, वो सीरीज़ बताती थी या मैं बताती थी मतलब पता नहीं अब क्या उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मुझे अब ऐसे अकेले ये सब देखने की आदत नहीं है या मुझे मेरे पति ने भी कई बार बोला कि नहीं ऐसा नहीं है तुम्हे अपनी शौक बढ़ाने होंगे पर मुझे कोई शौक ही ऐसा लगता है कि नहीं रहा है। पता नहीं पर बहुत खालीपन-सा लगता है इतना मैं ज़रूर समझ पाई हूँ।
बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ मैं और ऐसा हो भी सकता है कि आपको ये ज़रूर लगता हो, क्योंकि कई बारी ना आपका जो साथी होता है वो आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है कि, जो आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा, तो ये भी हो सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको क्या मतलब जो नींद है आपकी या फिर जो ऊर्जा आपको त या फिर कोई तनाव होता है जो मतलब आपको लग रहा है कि, आपके रिश्तों में बदलाव डा ला रहा है आपका बिहेवियर, इस बारे में थोड़ा खुल कर बताएँ?
हुँ। हुँ। अ, मैं देखिए ये तो नहीं कहूँगी कि तनाव है, तनाव एक अ, कुछ समय के लिए हुआ था कि जब बेटी बाहर गई थी, जब तक वो पूरी तरह से सेट नहीं हो गई। क्योंकि घर से बच्चा बाहर जाता है तो, एक हल्का-सा तनाव रहता है कि भाई कैसे रहेंगे अके अ, अपने आप से, पहली बार ऐसे निकल रहे हैं। तो, कुछ दिन तक वो एक चिंता थी पर अ, वो अच्छे से चीज़ें करने लग गई है अपने आप, ख़ुश है तो उस वो ख़ुश है तो उसको देख के मुझे वो तनाव जैसी अनुभूति तो नहीं होती पर हाँ अ, जैसे अब मैं कैसे बताऊँ कि मतलब एक हताशा-सी या एक बुझापन सा लगता है। और उस तरह का ज़रूर मैं महसूस करती हूँ, पर उसको लेके मैं अब ऐसी चित नहीं हूँ मुझे लगता है ठीक है, मन लग गया है, अच्छे से अपनी चीज़ें कर रही है, आत्मनिर्भर हो रही है इससे बड़ा क्या चाहिए। पर हाँ, मैं अगर अपनी बात करूँ तो, मेरी दिनचर्या में मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ख़ालीपन आने लगा है और मुझे अ, बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जो चीज़ें मैं पहले किया करती थी, उन चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं आता है। ये चक्कर है।
बिल्कुल, मैं आपकी परेशानी भी समझ पा रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने मुझे बता भी दिया है। तो मैं इस चीज़ से ना, बिल्कुल अ आपकी अ, एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा कि आप पता है क्या करिए? एक तो आप अपने थोड़े समय में मतलब इस तरीके के कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी आपकी ज़िंदगी बेहतर उस तरीके से होगी ना तो आपको ज़्यादा महसूस तभी अच्छा लगेगा और मैं कहूँगा कि और चीज़ें भी ना आपकी ज़िंदगी में बेहतर कर भी पाएँगी और भी चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाएगी। जैसे-जैसे आप नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करेंगे उसका प्रभाव देखिए पड़ता ही है और मेरा तो यही मानना है कि जैसे-जैसे छोटी-छोटी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल उन चीज़ों का एक अ अच्छा आउटकम आपकी ज़िंदगी में दिखाई भी देगा। तो मेरा यही मानना है कि, धीरे-धीरे आप अपनी ज़िंदगी को जिस ओर लेके जाएँगे ना तो उस तरीके से आप चलती जाएगी। और आप एक ये भी कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना अ, थोड़ा-सा आप मतलब और लोगों को नए तरीके से जानें। क्योंकि जैसे आपने बताया कि अह आपके सिर्फ़ वही आपको अपने बच्चा जो आपका कॉलेज में गया है तो उनके साथ ज़्यादा देखने में महसूस होता था ना तो अब वो चीज़ें मैं कहूँगा कि ये चीज़ें ना आपको कम महसूस होने लग जाएँगी और मैं कहूँगा कि इंसान के लिए आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होती जाएगी मतलब जैसे-जैसे आप और लोगों को जानेंगे नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल इन चीज़ों का नया प्रभाव पड़ेगा नई चीज़ें आप जानेंगे। तो ये मैं यही कहूँगा कि आपको इन चीज़ों को अ आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप धीरे-धीरे इन चीज़ों को करें अपनी ज़िंदगी में और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है जी आपको।
जी। अच्छा। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। जी, वाक़ई आपने मतलब सच में मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और मुझे अ, सोच के भी अच्छा लग रहा है कि आपने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए अ और जहाँ तक आपने कहा कि मुझे शायद अपने शौकों को बारे में और जो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है उसके बारे में शायद मुझे सोचने की ज़रूरत है ताकि मैं उन चीज़ों में अपना मन लगा पाऊँ। अ, वाक़ई में ये तो आपने सही कहा और मुझे शायद मैं एकदम से अब इस पर काम करना शुरू करूँगी और मैं देखती हूँ कि कौन-सी चीज़ें हैं मैं जिन्हें अपनी रूचिपूर्ण हर तरीके से कर सकती हूँ। और हाँ, मुझे आगे लक्ष्य बनाकर शायद एक पूरी योजना के साथ काम करना पड़ेगा। तब जाकर शायद मुझे अपनी एक मेरी नियमित दिनचर्या होगी। अ, वाक़ई आपने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए। देखिए, मैं बिल्कुल इन पर अमल करूँगी और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ तो आपका इन सुझावों को देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी देखिए, आशा है मुझे भी कि आपको ये सुझाव अच्छे लगे होंगे और धीरे-धीरे आप इनपे अमल करके अपनी ज़िंदगी में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं वो उनके ऊपर ध्यान देंगे और अगर आपको और भी कोई दिक़्क़त आती है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आप मुझ पे से दोबारा पूछ सकते हैं और, और भी सलाहें ले सकते हैं। जी।